Oo.
Um, alam mo yung 'pagka 'yong pagkagising mo tapos ayan kaagad makikita mo, may mababasa ka na may naninira yung may mga negative na sinasabi against sa magulang mo.
Oo. Oo.
'Yon ang talagang nakapagpainit sa ulo ko. Matanong nga kita ikaw ba, ah, paano mom ka karaniwang nagre-react sa mga ganitong pangyayari? O direkto mo direkto mo ba silang sinasagot yung mga ganong tao, o mas pinipili mo nalang na 'wag silang pansinin para wala nang gulo?
Ayan.